Bah c'est vrai que depuis 3 ans j'ai une routine assez, heu ouais 3 ans maintenant, qui est assez rigoureuse parce qu'au final à force d'avoir tâtonné, d'avoir essayé plusieurs choses, j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux, ce qui me permettait déjà d'avoir, heu, de l'énergie tout au long de la journée, ce qui me permettait d'ê d'être bonne humeur, d'avoir de l'enthousiasme, donc c'est vrai que maintenant j'ai une routine assez rigoureuse comme je le disais, donc qui commence la veille, où, heu, je vais faire attention à l'heure à laquelle je vais me coucher exactement, pour avoir mes 7 heures de sommeil minimum, c'est très important pour moi, donc du coup je vais me coucher exactement, je vais me coucher à à 23:00 en général, pour me lever à 06:00 du matin pour aller justement à la salle de sport, heu, bah dès le dés le matin avant le bureau ouais.
3 ans? Ah oui. Mmh mh. Ouais. Ah dés la veille? Ah oui, OK. Les 7 heures? OK. Mmh mh mh. Ah, donc dès que tu te réveilles, c'est salle de sport. Tu arrives à faire du sport, heu, dès le matin?
Bah justement, j'ai appris à à apprécier à faire du sport le matin, c'était pas gagné d'avance parce qu'avant j'en faisais le soir et j'en faisais chez moi, mais heu, j'avais pas toujours l'énergie, je commençais à stagner parce que bon chez moi c'est pas une salle de sport, donc j'avais une barre de traction, j'avais des chai exactement, j'avais des chaises, j'avais des pompes, mais à un moment je stagnais trop, j'avais quand même envie de d'avoir un développement que ce s ce soit en terme de performance ou en terme aussi de masse musculaire, donc j'ai décidé de de m'inscrire à la salle de sport donc ça fait un peu plus de de 3 ans, heu, maintenant et j'ai découvert que j'étais beaucoup plus performant et que j'étais dans un meilleur état d'esprit le matin plutôt que le soir.
Ah, ouais? Ouais, ouais. Ah, donc il y a des limites, ouais. Mmh. Ah ouais, donc tu tu as pas du tout la pression que, par exemple, faire du sport dès le réveil, que finalement tu commences ta journée déjà un peu fatigué, au contraire? Tu tu as l'impression d'être ah ouais, c'est assez paradoxal, en effet.
C'est le paradoxe exacte C'est ça, c'est c'est un coup de b en fait c'est un coup de boost. C'est-à-dire que maintenant, bon j'en fais pas tous les matins évidemment, heu, mais genre je dois faire allez allez 4-5 fois par semaine dans les grandes semaines, mais c'est plutôt 4 en moyenne et heu, je oui c'est assez conséquent et j'aime bien parce que c'est plutôt je vais miser plutôt sur la régularité plutôt que sur l'intensité, c'est pas des séances vraiment, heu, intenses où je suis en eau, où je suis sur les genoux après. C'est plutôt voilà, pour me maintenir en forme et justement je démarre la journée d'une meilleure façon. Déjà il y a ce c ce ce côté satisfaction, j'ai fait mon effort, j'arrive le matin au travail, j'ai ce boost grâce à aux efforts consentis, heu, avant, je suis de meilleure humeur, je suis plus souriant, j'ai plus confiance en moi parce qu'aussi la musculation joue là-dessus, heu, le fait voilà, d'être bien dans son corps et cetera, donc c'est vrai que le le matin pour d'autres raisons aussi, il y a beaucoup moins de monde à la salle, heu, c'est en général les mêmes personnes, on est tous voilà les les mêmes matinaux, on se croise le matin, on se fait un re voilà, un petit regard, un petit salut, on va discuter 2 secondes. C'est beaucoup plus convivial le soir où, justement, il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus anxiogène le soir donc du coup j'ai trouvé, heu, mon équilibre en y allant plutôt le matin.
Ah oui, c'est quand même beaucoup. Ouais. Ouais je vois. Mmh. Ah, ouais! Mmh. Ouais un peu finalement il y a que du bénéfice là de ce que tu me dis, mais qu'est-ce qui faisait qu'avant, parce que du coup tu m'as dit c'est une routine que tu as depuis 3 ans, qu'est-ce qui faisait qu'avant par exemple tu l'avais pas fait? Est-ce qu'au début ça était ça ça a pas été compliqué justement de te forcer, heu, à y aller? Enfin, comment est-ce que tu as eu ce déclic de se dire là il faut que je mette le sport dès le matin?

Non, c'est com c'est c'est assez différent. Déjà le week-end, je prends plaisir à prendre mon temps à préparer un vrai petit déjeuner cette fois-ci. Donc on est pas dans la banane et dans la poudre chimique. On est vraiment dans les, heu, dans les œufs brouillés. Don on est s moi je je prends le temps de faire des œufs brouillés, je me fais des toasts grillés, heu, de l'avocat, des fruits coupés en rondelles, un jus de fruit. Exactement f oui et et aussi des fruits, j'essaient de varier des, heu, même, heu, avec les avocats, avec ce les bons lipides et j'essaie d'avoir quelque chose de, voilà, donc, de c'est bon et en plus c'est sain et heu, je me pose devant devant la télé, devant YouTube et cetera et là je prends mon temps. Je savoure, heu, mon entrée au week-end qui commence donc, le le samedi matin. Pour ce qui est du sport, ça va dépendre. Soit j'ai des choses de prévues, des amis à avoir, dans ce cas le sport je mets de côté. Si j'ai rien à faire, je peux aller au sport, mais plutôt aux alentours de 12:30-13:00 à la pause déjeuner, encore une fois, là où il y moins de monde.
<laughs> La poudre chimique. <chuckles> Ah ouais protéines plus, plus, plus, OK. Mmh, mmh mh. Ah oui, donc, heu beaucoup plus ah mais dans tous les cas c'est assez organisé, le le, mmh ce que tu fais? C'est-à-dire que tu prépares tout, heu et et du coup le matin, tu as l'impression, là parce que dans ta routine, c'est elle est quand même assez riche, que tu es un peu dans le rush ou au contraire, tu fais en sorte dans ta gestion du temps à ce que ce soit assez tranquille ou en tout cas, heu, quand tu cours pas après le le chrono? Enfin, tu sais, c'est souvent la course? Ou c'est plutôt ah tu cours quand même après le chrono?
Oui. Ah la la semaine je cours après le chrono. La semaine c'est assez la course, après je me laisse, allez le la semaine je me laisse 1/2 heure pour tout boucler. Heu, Tandis que le week-end, bah justement, c'est vraiment l'appréciation du temps, de ce qui n le fait qu'il n'y ait pas de de rush, le fait qu'il n'y ait pas de, oui, de de compte à rebours au final. Donc c'est vrai que ça c'est c'est très appréciable et c'est ça marque en fait mon entrée, heu, au week end. Le fait de de prendre son temps, ça fait partie intégrante de de mon week-end et c'est important d'avoir aussi.
Mmh. Oui, oui, oui. Oui f puis il faut pouvoir se détendre en effet, heu, tout à fait raison et et tout à l'heure, tu disais, heu, voilà, donc tu as mis du temps finalement avant de trouver une routine qui te convenait. Aujourd'hui, tu la gardes depuis 3 ans, mais bon tu as pas 3 ans, heu, sur terre. Donc je pense que, <chuckles> bah tu es un peu plus âgé. Du coup, est-ce que tu as essayé des choses qui, heu, bah, paradoxalement, voilà, les personnes disaient que ça fonctionnait plutôt bien, mais en fait chez toi, ça n'a pas du tout fonctionné?
Mmh mh.

Bah, bien sûr que des fois, je flanche. Heu, ça m'arrive de flancher, notamment l'hiver. C'est vraiment la période la la plus dure pour trouver la motivation. On est bien dans son lit. On a la flemme de se réveiller. Sa couette, elle est elle est tellement confortable. On sait qu'il fait froid dehors exactement. C'est vrai qu'on et en plus, je me fais pas réveiller par la lumière du jour, comme ça peut être les cas, l'é l'été donc c'est vrai que le c là où je flanche le plus, c'est l'hiver. En plus, l'hiver, on se dit je me dis quoi? Je me dis: «Si je grossis, bon, ça se voit pas trop parce que j'ai des vêtements plus amples» et cetera. Donc je me trouve des excuses aussi si, heu, je fait pas de de muscu. Donc c'est vrai que l'hiver, c'est la période la plus, heu, difficile et heu, oui, il y a des fois où, en fait, je vais, heu, je vais sécher, en fait, je vais dire: «Non, je suis trop bien dans, heu» et mais en général, c'est surtout le soir. Ça veut dire que la veille, soit je me suis couché un peu plus tard que prévu, heu, soit j'ai fait une sortie, soit j'ai fait un truc qui a un peu impacté mon sommeil. C'est-à-dire que si j'ai vraiment la flemme, c'est que la veille, je me suis pas cou j'ai pas fait mes s j'ai pas fait mes 7- 8 heures de de sommeil ou je suis peut-être un peu malade. Il y a un truc qui va pas, en fait, pour que j'ai vraiment la flemme et qui me fait rester des fois, ça peut, oui, ça ça peut arriver. Ça m'arrive de de de flancher, évidemment.
Toute chaude et tout, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. OK. Mais dans ce cas-là, tu arrives à te le dire, heu, sans culpabilité: «OK c'est pas grave, on on reprendra» et et et tu te sentra tu te sentiras pas forcément plus mal ou ou au contraire, tu penses que ça impacte ton humeur de te dire que tu as pas fait ta routine? Tu as un bilan, hein. Ah, oui. <laughs>
En fait, je fais un bilan. Je me fais un bilan. Je me dis, heu, c'est-à-dire que «Alors, heu cette semaine, j'y suis allé combien de fois? Ça fait combien de fois de suite que je n'y vais pas?» et selon, heu, le bilan, heu, soit je me dis: «Non, heu, fais, heu, faut vraiment que tu te réveilles sinon, tu», en fait, la la peur de perdre mes progrès, c'est mon meilleur, heu, c'est ma meilleure motivation face à la flemme. Donc si donc si je me dis: «Ça fait 2-3 jours que 3-4 jours que j'y suis pas allé», je me dis: «Ah, non, non, ah sinon, tu vas tout perdre, ça serait dommage» et du coup, heu, j'ai ce sursaut-là. Mais par contre, si je me dis: «Allez, j'y suis allé la veille et l'avant-veille, ouah, dans ce cas, c'est pas grave! Tu as le droit d'avoir la flemme aujourd'hui».
C'est eh ah, oui, OK, ouais. Ouais. OK, donc c'est, heu bon, tu restes assez indulgent avec toi-même et par contre, tu fais en sorte de rester très discipliné sur heu, tout ce que tu as mis en place, quoi. Bah c'est c'est super intéressant finalement, parce que après avoir partagé ta routine, on voit que tu as en fait, ça reflète un peu ta personnalité, organisé, rigoureux, discipline. Ah, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour d'avoir partagé ta routine.
C'est ça. Exactement.